Oo, like ano nga, eh, 'di ba nakakaloka. Ngayon, 'di ba ako iniisip ko talaga kapag may utang ako na kailangang bayaran kasi ano, iniisip ko, hala, pa'no kaya 'to, wala pa akong pera, anong sasabihin ko. Ano, dededmahin ko ba 'to, o ano. Oo, may gano'n akong tendency ta's hin ta's parang hindi talaga ako makaka hindi talaga ako makatulog ng maayos. Kasi siyempre iisipin mo na, ah, lapit na na naman ng Due nito, diyos ko, parang pa'no kaya, eh, eh, na, eh, parang kapag na 'pag pinambayad ko lahat 'to sa utang 'di ba, parang wala, pa'no na ako, wala nang matitira sa'kin. Parang petsa de peligro na na naman ako dito. Ano, itatapal ko na naman ba 'to, which is, which is dapat hindi ko na ginagawa yung tapal. Actually, 'di ko na talaga ginagawa yung tapal system, eh. Kaya din kaya ngayon nag nagkanda-baon-baon ako sa utang, eh. Pero ngayon, ayan, dahil naman meron naman akong mga side gig ngayon 'no, so medyo nakakaluwag na. Pero siyempre iniisip ko pa din kasi lumalaki ng lumalaki. <chuckles> Hmm, ikaw ba, mga ganiyan.
<laughs> Totoo 'yan. Dilat ka. <laughs> <laughs> Ah, at least naman. Oo. <chuckles> Ayan, maganda 'yan. Ah, yun lang. Ako naman 'no, sa mga, ah, gan'to, ang naiisip ko, ganiyan din halos kung pa'no yun sa'yo. Pero ako siguro hi siguro onti lang yung sa'kin kasi medyo hindi hindi naman sa naghanda ako, pero ang ginawa ko kasi sa aking kalagayan, parang bumunot ako dun sa emergency na pera namin. Tapos alam mo 'yon, uma umasa na lang ako na sana walang magkaroon ng alam mo 'yon, hindi namin siya kailangan gamitin dahil ginamit ko siya pambayad ng utang. So, hindi talaga puwede magkaroon ng emergency, yun siguro 'yon, na napadasal na lang ako na sana walang emergency kasi dun ko talaga kinuha, dun ako kumukurot ng mga pambayad ng utang, eh. Lalo na, ayan, ngayon petsa de peligro na nga ulit, mukhang dun ako ulit kukuha. Yun na yun ang mga iniisip ko. <chuckles>
Mm. Mm. Mm. Ah, hmm. Mm. Oo. Dumay ang utang, oo. Oo. Oo nga, eh. Mm, yung gan nga po, alam mo d dahil din diyan 'no, yung mga yung emergency fund ko din naubos din, dahil din pambayad ng utang, eh. Pam ngayon, naka nakaipon ako ng malaki nun ta's biglang, "Ah, <tsk> pambayad ng utang, diyos ko. Ang lumalaki", 'di ba? Pa'no naman kasi hindi lalaki, eh. <tsk> Sa'kin kasi lahat nakaasa, 'di ba? Sa akin, sa'kin lahat nakaasa yung mga 'yang pina may pinakamalaki oo, pinakamalaking contribution talaga sa akin. So, lahat ng mga ano ko, 'di ba lahat ng credit cards ko, yung yung nagamit ko sa personal ko, naubos.
Ayan nga. eh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Wow, ba breadwinner ganiyan. Hmm, tama, tama.

<laughs> Oh, 'yon lang, 'di ba? <laughs> Yung mga ganyan, may ganyang pagkakataon talaga. Pero, ikaw ba, ayan, total sabi mo nga, na ayan, parehas tayo 'no, bayad na tayo ng mga utang. Ang nakaka-stress naman talaga. Pero ikaw, paano mo ba hinaharap ang stress at pressure? Ayan, may mga ritwal ka ba, kapag malapit na ang due date, yan?
7 o 8? Hmm, oo, 'di ba, ana Giw Mm. Ta ah, oo. Ayan. Um, ako kasi, 'no, kumapit na rin, nag well, ah, inaamin ko talaga to, 'no, na kumapit din ako sa mga illegal na OLA. Yung mga OLA na nakikita natin dito sa ano, uy! Ngayon yung mga uso ngayon. Ayan, de ke ah, kasi ano ako'y tambay ako sa Reddit, eh. So, nakikita ko talaga 'yong, "Ay illegal pala 'to," 'di ba? Para ma-try nga ta-try ko lang, i-formed gano'n, <chuckles> oh, tapos hanggang ano, um, ayun, kapag kasi alam kong ilegal, igil ilegal pala, dinededma ko na.
Hmm, tama, tama. <laughs> Ay, oo, marami do'n. <laughs> Hmm. Pero, at least, 'di ba, yung, 'pag nalaman mo parang, "Oops, ano pala 'to. Hindi ako aware, gano'n". Oo.
Ano 'yon, 'yon, parang yung ginawa ko. Oo, tapos, kapag ano, kapag hinarass nako, kunyari ano, ah, oh, wala pang overdue, wala pang due date or parang isang araw ka lang na overdue, or parang nasa due date ka pa lang, tas hinarass ka na. Ay, pasensyahan tayo, dededmahin kita parang gano'n, hindi or parang hindi ko na babayaran. Kasi lalo kung maliit lang yung halaga. Na, 'di ba, yung yung malaking hala maliit lang na halaga yung nahiram ko sa in inyo na, ilegal niyo naman nakuha yan, eh, <chuckles> ayun, um, ang ginawa ko kas akin kasi, ang ginawa ko, 'no, sa phone ko naka-silent lahat ng unknown numbers.
<laughs> <laughs> <laughs> Hmm, tama, tama. <laughs> Hmm, tama yan. Maganda nga yan.
Hmm, sinilent ko, parang bin ano parang kumbaga parang block na din siya. Pero ano, hindi naman totally block, parang nar-eredirect lang siya na hindi available yung ano, yung linya ko.
Hmm, yung kung saan siya napupunta, oo.
Mm, tapos, ah, bukod do'n, do'n sa is kasi 2 sim card ko, eh. So, isang yung main ko, tas yung is isang personal isang business. Yung business yung naka-silent yung unknown numbers ko. Tapos yung yung isa ay naka-off.
<laughs> Hmm, ah, maganda nga yan. Oo.
Kaya wala akong nare-receive, pinoputakti lang ako siguro sa email. Kasi siyempre binabasa ko rin naman, eh, kung ano na yung balita, eh. Siyempre ang iniiwasan ko kasi diyan, yung ma-endorse na sa law firm, tapos kung anu-ano nang, ano, out of court settlement na daw, 'di ba?
Oo. Parang i illegal ka na. Ay, idadaan ka na sa ano, sa legal way ba, kumbaga. <chuckles> Oo.
Sa legal means, pero ah, I mean

Ah, pero the rest, puro mga ano na, puro mga bangko na. So, parang sinisimulan ko muna sa pinakamaliit. Tapos ang gagawin ko, iniipon ko muna, iipon ko muna pambayad, tapos kapag malaki-laki na siya, um, tsaka ko siya ibabayad, ng isang bagsakan.
Tama, tama.
Depende 'yon, depende siguro eh, kung magkano aabutin yung inipon ko, kung ilan 'yon sa mga, ilan sa mga all last or yung mga CC's yung pwede ko mabayaran doon. So, ako, ka eh, sa ako kasi ngayon na, nagsa-start pa lang talaga sa trabaho, um, kumbaga ilang buwan pa lang naman ako, since no'ng nawalan ako ng work 3 months ago, so ayun, do'n ko muna siya sinisimulan, 'di ba, ra parang, parang survival pero ang thinking ko na, 'no, survival na ako, na parang, "Sige, ah, kapit lang tayo", ganyan, "Mababayaran ko din 'to", di ba? Lalo yung, lalo ang inuuna ko kasi yung ano, eh, yung personal loan, na isa eh, may malapit na kasing matapos 'yon, parang mga isang taon mahigit na lang, eh, 'yon yung may pinakamalaki. So, 'pag 'yon yung natapos ko, malaking ginhawa na 'yon, makakabayad na ako sa iba.
Hmm? <chuckles> Oo, kaya yan, oo. Tama, tama. Ayun, 'yon naman pala, maganda naman pala, tsaka alam mo yan, maganda nga yan, yung mina-mindset mo lang na, tama yan malalagpasan mo din yan, malalagpasan din natin 'to, ayan, damay ko na yung sarili ko, 'no, <laughs> na, alam mo 'yon, minsan talaga, ah, may problema, eh, pero wala namang hindi nalulutas, gano'n.
Mm. Oo. Hmm tsaka rin mm. Oo, kaya kaya, parang sa, ah, mindset ko nga 'yon, eh, "Kailangan 'pag nag-trenta ako, o kaya bago ako mag 31, ah, kailangan debt-free na ako." Sing fe Um, pero kasi, iniisip ko, parang medyo kulang pa eh, pero hindi, pipilitin ko, gano'n, pipi
Ayun. Oo, kaya 'yon. 'Yon ang magandang mindset, 'di ba, ganyan lang, kasi ako, ganyan din ako, eh, no'ng, sabi mo nga, yung inuuna mo yung mga, maliliit. Ako, gano'n din, pero siguro ako mix, kasi depende, marami kasi ako ako, 'di kung ikaw sa bangko, ako naman, sa tao ako madami, lalo na sa oo, pero kamag-anak naman. Pero siyempre, iba pa din naman, utang pa din naman ang tawag do'n, kaya ako, depende sa tao, siguro, yung pina unang mga pinaka-close, ah, 'yon yung mga inuuna ko, yung mga pinakamababait, ayan, hin sila yung priority sa listahan ko, kahit, kahit malaki kanila, pero mabait, "O sige una ka, top 5 ka", gano'n, namili ng tao, eh, o gano'n sa'kin.
Mm. Mm. Mm. Sa tao naman, ah. Mm. Oo. Mm. Pinakamababa. Oo. Oo, <laughs> mm. At least, nga sa'yo ano, eh, at least, ma 'yon talaga mapaki mapapakiusapan mo pa na tao. Kasi, minsan kasi, sa'kin ngayon, sa bangko, 'no, parang ang hirap, para mapipilitan ka talaga kasi "Ay, 'di, kailangan nan tayong ganito, ganyan", gan
<laughs> Ay, oo nga, totoo nga, kasi, kapag mga ganyang institusyon talaga, eh, 'no, talagang kung ano ang gusto nila, 'yon ang masusunod, 'di ba?

Yun nga, eh, sana nga well may nangya well nangyayari naman sakin may emergency nga or parang tawag na pala ng tawag yung ano ko, mga kasama ko tapos hindi ko man lang na-rereceive kaya ako todo bantay talaga ako sa phone ko.
<chuckles>
Kasi nga parang
O kaya dapat may may separate phone ka na ng pang-family lang ganun. <chuckles>
Kaya nga, eh, pa ay iniisip ko nga parang kailangan parang iniisip ko nga kailangan ko na nga din talaga na extra phone kasi, yung isa, yun na naka-off sim yung naka-off sim ko yun yung ililipat ko dun sa old cellphone.
Ayan, 'di ba? O may strategy ka na pala, 'di ba? <chuckles>
May iba pa ba Oo may scra oo kung gayan k siyempre isipin ko muna kung may budget ako pambili ng extra phone, 'di ba eh?
Tama-tama pero ano kung mag advice ako sayo ng mga phone, maraming mga mura na ngayon yung yung hindi nga lang siya touch screen, pero ang siguro ang matatawag ko sa kanya yung mga burner phone lang, yung keypad lang siya oo tapos yung yung ang screen nya yung pixels lang na alam mo yung Nokia nung unang panahon?
Mm. Burner po, oo, oo. Oo, oo ganun lang.
<laughs> Ganon lang mura lang siya parang, less than 500 ata nakabili ako dati ng 2 kasi ako naman, kailangan ko sa pang travel-travel, para at least hindi mamahalin yung dala kong phone.
Mm. Ah, sabagay oo nga tama din naman yan, 'no? Kasi parang naka lalo ko yung cellphone ko, di ba iPhone, tapos nakakatakot din naman pag bitbit-bitbit mo, 'di ba?
Naku, oo. Tama. Delikado talaga 'yan, kaya ako yun, dati bumil parang hindi ko matandaan CDR King nga ata, hindi ko alam kung uso pa ba ngayon yun. <chuckles> Uso pa ba ngayon yun? CDR King?
Ganon. CDR King, C. <laughs> Uy! Wala na, ano na totally shutdown na. Pero alam mo life saver.
<laughs> Ay totoo ba? Nag grabe na halata tuloy ang edad ko lolo na ako.
Uy! Wag naka abutan ko naman ng CDR King wag ka. Kasi naging ano naging so, ano naman din ako yun na yun ang nakapagpa-salba sakin ng high school at ano ko, elementary, high school at college, ay di nung college kasi medyo wala na, eh.
Ay inabot na naman. <chuckles> Nako, totoo yan. Kasi lahat ng kamurahan nandiyan eh, lahat ng mura talaga nandon, oo.
Oo. Yon, elementary at high school siguro masasabi ko kasi naka-ilang headset na ako nabili dun, nakailang USB drive na yung bili ko dun, 'di ba?
Totoo yan. <chuckles> Gets ko yan, talagang ano, nung na-laki ako diyan talaga pero maibalik ko lang sa usapan, 'no? Ikaw ba may mga paraan ka bang ginagawa para mas mapadali, eto naman para mas mapadali ang pag-babayad ng utang, ikaw ba?
Sige. Hmm, ako may mga para ayun nga ang paraan ko kasi, 'no? Sinisimulan ko uli parang ginagawa ko kasi. Ililista ko muna lahat ng mga utang ko, 'no? marami yan, eh, meron akong parang, meron akong mga olas, meron akong personal loan, meron akong credit cards, yan, so lahat yan ililista ko, pero ang good thing naman ito wala akong ay hindi meron naman akong utang sa tao siguro isa lang. Ayun.
<chuckles> Totoo yan. Ah, at least, 'di ba isa lang?